Olha, eu tô precisando, tô com uma necessidade de desabafar, e ao mesmo tempo se você tiver algumas dicas, algum conselho para me dar eu te agradeço muito. Olha, eh, tá chegando o Natal, e eu venho de uma família muito grande, e eu estou em Portugal e meus pais, minhas irmãs estão no Brasil, e eles não estarão comigo, né, nessa data. E é algo que eu sinto muito, sabe, eu fi eu realmente fico muito triste quando eles estão longe, assim, principalmente nesses períodos de festa, sabe.
Uhum. Entendi. Uhum.
E e o que que acontece, como eu vim de uma família muito grande, e hoje, né, só tenho vivo com o meu marido, o meu filho, minha filha já está no Brasil também, estudando medicina, então ela também não pode vir, então acaba que eu sinto a casa vazia, sabe, e e sinto muita falta dos meus pais pela distância do país.
Entendo. O o ninho que tá tá ficando vazio, né. <chuckles>
É, o ninho que ficou vazio, na verdade, com essa com essa vinda, né, nossa para Portugal, e isso acabou distanciando um pouco. Não do coração, né, mas, eh, a distância física mesmo, né, e e eu tenho sentido muita falta. E agora, no Natal, era sempre, eh, mesa cheia, né, com todo mundo sentado ali conversando, aquela brincadeira, né. E hoje, aqui em Portugal, já tem 7 anos que eu tô aqui e 7 anos que eu não vo não estive no Natal com a minha família. Eu já fui algumas vezes, né, no Brasil. É.
Hã. Sim. Claro. Nossa, uns 7 anos você nunca esteve nas festas com a sua família?
Não, nas festas não. E e exatamente assim, todo ano, eh, eu fico para baixo, porque eu sinto falta daquele aquele ambiente de muita gente, de brincadeira, né, de daquele, é, aquele conforto familiar. E e pronto, minha casa fica um pouco vazia, né. Claro que hoje eu tô com as pessoas mais preciosas da minha vida também, que é meu marido, meu filho, né, e não tem preço. É o lugar também que eu gos eu eu quero estar, né, mas mas sinto falta, né. Como eu estou muito distante, eu sinto falta dos meus pais e e tem sido muito desafiante para mim, sabe, essa distância, né, do país, eh. E pronto, gostaria realmente que fosse diferente isso, que eu reagisse diferente, sabe.
Entendi. Conforto familiar. Uhum. Claro. Olha, reagir diferente é bem difícil na verdade porque, hã, as datas de fim de ano são muito assim são internacionais, é uma coisa mundial, é uma coisa muito familiar, eh, ai mexe com as pessoas, porque são tradições assim que são criadas desde quando a gente é pequenininho né. Então, isso vai mexer realmente. Hã, você você tem o costume de ir para o para o Brasil, hã, em algumas outras datas é isso? Em festa também ou não?
Sim, sim, eu já fui Não, não, nunca em festas, assim. Não, nunca deu, na verdade, até o momento de ir para as festas. Eh, acaba que eu vou sempre meio do ano, mas também não vou muito, porque eu tenho um eu e meu marido, nós temos uma empresa aqui, então fica muito difícil a gente ficar muito tempo longe, né, eh. Então a gente vai, fica 15 dias, 20 dias e volta, mas, assim, é é um ano inteiro para 15 dias, sabe, então acaba que não supre aquela necessidade mesmo emocional, né, de de que a distância traz. Então eu queria muito ter mais tempos, e tem sido realmente desafiante por conta da empresa mesmo, né. E.
Uhum. Ah. Claro. Sim. <chuckles> Totalmente. E você você assim, no natal você tem o costume de, sei lá, ligar para família? Principalmente assim para os pais que eu imagino que sejam, no seu caso agora até a sua filha, né, também não está junto com vocês, então você tem essa esse costume também de fazer uma videochamada, lógico que nunca é a mesma coisa, mas vocês têm essa tradição?
Sim, eu acabo falando por videochamada, né, e a forma que eu tenho de minimizar, né, essa dor da saudade. Então eu acabo falando, né, por por vídeo, vejo um pouquinho o rostinho de cada um deles, ouço, brinco. A minha filha então, você tocou em um ponto aí que acho que eu nem vou entrar nele agora porque eu acho que a gente ia ficar aqui o dia inteiro falando sobre isso e ia ficar desabafando, porque realmente é também meu meu ponto aí de dor, também grande, né. Porque eu sinto muito falta da minha filha, né, eu sei que ela está realizando o sonho dela, ela foi pra estudar, e e é o sonho sempre foi o sonho dela fazer medicina, então a gente tá muito feliz, né, de poder ajudá-la nesse momento, né, dela estar vivendo o sonho dela, no Brasil, mas a ausência dela também é algo surreal assim, a saudade é imensa, e
Uhum. Sim. Imagino. Aham. Aham. Não, com certeza. Eu acho que
e aí junta os as 2, né, as 2 situações aí, familiares.
Aham. Eu acho que vocês estão precisando criar, hã, novas tradições, porque como eu falei, o Natal ele é feito de tradições. Natal, Ano Novo, então assim, eh, automaticamente vai chegando ali no eh, outubro já, e a gente já começa a ter aquelas recordações e as músicas, hã, a comida, hã, o clima, enfim. A gente já começa a se programar pra aquela pra aquelas noites de festa. Exato, então assim, eu acho que vocês precisam criar novas tradições, pra família que tá mesmo que separada fisicamente, mas para vocês ficarem juntos, né. Então não sei, por exemplo, quando você, não sei se vocês já que vocês estão em 3 somente, mas vocês têm essa <clicks tongue> esse costume assim de, sei lá, de cozinhar alguma coisa especial e talvez a ideia de você faz essa ligação com a eu não sei se você tinha essa tradição com a sua família no Brasil, mas a ver cozinhar todo mundo junto, e daí vocês podem fazer essa videochamada no mesmo dia assim, juntos cozinhando, eu sei que não é nunca vai ser a mesma coisa. Mas, é um jeito um pouco de de suprir sabe, porque cozinhar no Natal faz parte das tradições, né. Então aquele momento assim
Pra aquelas datas, né. Uhum, é verdade. É, é interessante isso, interessante isso que você tá a dizer, porque de fato a comida é algo que a gente natal também a gente fica muito em torno da comida, né. Que a gente quer fazer os melhores pratos, aquele que que a gente exige de nós mais paciência, mais tempo, né, que no dia a dia durante o ano a gente acaba não fazendo, né. Como rabanadas, enfim, tem uma série de de comidas que a gente faz e eu acho interessante isso que você tá a dizer, eh, de certa forma trazer de repente algum alguma comida que seja igual que a gente fazia juntos, né, lá, e poder trazer à memória também esses momentos felizes, né. Eu achei interessante isso que você me falou, né, da das comidas e poder fazer, eh, em família, né, aqui com com meu marido, com meu filho agora, né, e de repente fazer essa videochamada eu não tinha pensado, eh, dessa forma, achei interessante.
Sim. <chuckles> Uhum. Sim. Uhum. Sim. É. Eu assim, eu acho que seria interessante, hã, vocês pegarem, hã, fazer meio que um remake, sabe, das tradições antigas que vocês tinham, dar uma uma atualizada nelas. Então assim pegar por exemplo, sei lá, alguma coisa que você já tinha tradição de fazer com algum familiar seu e fazer por videochamada mais ou menos como vocês faziam, hã, no dia de Natal, né, ali na nas datas, enfim. Que eu acho que poderia ser bem divertido para vocês, podia ser alguma coisa assim pode parecer um pouco banal, mas na verdade, eh, vai conectar com as recordações que vocês tinham antigamente, então pode fazer sentido para vocês.
Hum, interessante isso, uma tradição que nós tínhamos era o amigo oculto, né. E e era super divertido porque como a família era muito grande, então aquilo levava um tempo, então a brincadeira se estendia, né. Então a gente dava muita risada e e acabou que a gente aqui em Portugal, a gente não faz amigo oculto, né, porque estamos em 3, e f até f desafiante, né, fazer assim para 3, né, um amigo oculto então, nunca consegui. É, agora eu pensei nisso, será que funcionaria eu fazer online com com o pessoal do Brasil?
Aí ó. Aham. Perfeito. Sim. Vocês podem fazer online, po Eu acho que total, porque inclusive assim, tem como com certeza devem ter vários, eh, programinhas, né, APPs e tals, online que já tiram o nome ali pra pessoa. E, e também assim por questão do presente não é difícil você comprar um presente online e mandar entregar, ou assim, ou até mandar um PIX alguma coisa assim entendeu. Não é difícil.
É verdade, hoje hoje tem hoje tem o PIX, né, que nos ajuda bastante. Hum, interessante, eu gostei, eu acho que pode ser divertido e e eu não me sinta tão só, né, isolada da família, acho que eu posso incluir minha filha nisso. É, vou pesquisar se tem algum APP, assim pra pra fazer essa essa escolha do dos dos nomes, né. E, hum, interessante gostei, vou pesquisar realmente, acho que é uma forma mesmo da gente se sentir interagindo, né. E a e é e acalmar um pouquinho o meu coração. Nossa gostei, realmente, e, e e também acho que essa questão da comida, né, eu acho que você falou aí um ponto muito você tem falado aí pontos muito interessantes que eu não havia pensado realmente, né, sobre essa questão de estar reproduzindo a comida e esse amigo oculto, eh, nossa vou refletir bastante sobre isso, vou conversar com meu marido, pra gente entrar em acordo a respeito disso e ver se ele tem algumas dicas também, já que eu falei sobre esses tema, né, você me deu esses conselhos e eu acho que de repente pode dar certo, né. Eu gostei imenso das suas dicas, vou aplicar.
Aham. Sim, então. Sim. Uhum. Acho que vocês vão se divertir. Fico feliz. Uhum. Ai muito obrigada, eu acho que vocês merecem é se divertir, ficar em paz e trazer um pouco das recordações que vocês têm da da vida, da cultura, da família de vocês, pra esse novo para essa nova etapa, né, que vocês estão vivendo. E e é isso então, fico feliz em ajudar.
Nossa, muito obrigada mais uma vez, tô muito feliz, tô saindo de coração mais leve, né, e realmente vou aplicar, te agradeço mais um vez. Até a próxima.